そうですね、あの、時計。そうですね、あの、例えば、旅行にも時計を持っていくと、あの、だ使わない時にポーチに入れるとか、ま、そういうこともあるじゃないですか。だから、ま、落とす可能性だってありますよね、そういう時って。でも、あの、やっぱり私自分の時計ってすごい大事にしきしてきたというか、やっぱ自分のお金で買った自分のものだから、大事にしたいっていうがすごく強くて、だから、やっぱり、あの、落とさないように気は配ってましたね、いつも。はい。
失くされたとか。うーん。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。はい。 はい。はい。 はい。 はい。はい。 ああ。うーん。そうなんですね。今までの小物で、個性を出した日っていうが、これ、今日はこれで行くぞって言った日に、なんか、あ、これ、なんか、今日実は失敗したかもみたいな、失敗談って何かあれば教えていただきたいんですけど。
うん。 はい。 うん。うん。 ああ、あ、はい。うんうん。 ああ。例えば、あの、なんですけど、あの、ベルト、ジーパンがちょっと緩かったりとかして、ま、ベルトでお洒落するみたいなのって、結構、よく、ま、がつせいの頃だったりとかやってたんですけど、ちょっとね、ベルトがなんか合わなかったのか、なんか、あの、おおそう、ずれずずり落ちてきてしまったかなんかとか、そう、そういうことは、たまにあったんですよ。そのベルトだったりとか、その、あと、えば例えばトレンチコートのあの紐のベルトとかがスルッと抜け落ちてとか、紐のリボンが取れてるとか、ちょっと、あの、ちょっと、あれですよね、あの、見た目的にあんまり嬉しくない状態になるので、そういう細かな失敗みたいなんは、まあ、あと例えば、あの、雨が降ってきて、あの、結構コート可愛くしてきたのに、ドロドロになったりとか、そういうことはよくありますね、はい。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。はい。 はい。 はい。 うん。 はい、はい。 はい。<laughs> はい。はい。 はい。 はい。はい。うん。 はあ。はい。うん。うん。はい。 はい。 はい。うん。うん。 はい。はい。 はい。

はい。ああ、なるほど。服以外、あの、小物以外で
はい。
あの、何かこの、時計以外では、以前は試されたことは無かったんですか？
ううん。 ああ、とけあ、こも小物、い時計以外でって、時計以外の小物ってことですか？ネックレスあ、ああ、そうですね、私、ネックレスも好きですし、ただ、あの、指例えば指輪とか、あの、ええ、手あの、手リストバンドとか、その、とかは、あの、指輪って結構落としやすくて、ええ、で、あの、ちょっと私にはそんなに馴染まなかったですよ。で、あの、イヤリングとかも、ま、今はね、あの、樹脂でできた、あの、柔らかいやつとかがありますけど、その、私が社会人になったばっかりの頃は、あの、結構耳に、なんか、ながじ長時間つけていると痛くって、そういうのでちょっと、あの、あんまりイヤリングとかつけなくなったとか、結構そういうことは、ちょっと、こまごまありましたね、はい。
はい。 そうですね、はい。 うん。 はい。 はい。 うーん、はい。 うん。 はい。 はい。 はい。はい。 はい。はい。 はい。はい。 うん。はい。はい。 はい。 はい。はい。 はい。 うん。あ、先ほど、あの、指輪で、落とされるのがちょっとって言われてたんですけども、あの、落とされたことってありますか？
うん。 うん、うん、はい。 ああ、あったかもしれませんね。ま、元々あんまりけなかったけど、あったかもしれないす。だから、ど指輪を買って買うと、その、ネックレスにしちゃうとか、割とそんな感じでした。
はい。 うん。 はい。 はい。ああ。あ、いいですね、いああ、それだと落とさないですよね。
<chuckles> そう、指につけると、そう、その通り、その通りです。はい。<chuckles>
うーん。あの、時計は、あ、もう、落とされたことは、もう全然ないですか？
はい。